हाँ जी, बनानी आती है मुझे अ, गुलाब जामुन बन गुला गुलाब जामुन बनाया है।
अच्छा! अरे भई, वाह!
औ हाँ और वो अ, सफेद सफेद मिठाई सफेद मिठाई जो होता है, वो भी वो भी वो हाँ।
अ अच्छा, सफेद मिठाई वो जिसको वो बोलते हैं। बर्फी?
नहीं, नहीं अ, रसगुल्ला, रसगुल्ला।
हाँ। रसगुल्ला। रसगुल उसको चमचम भी बोलते हैं, रसगुल्ला भी बोलते हैं।
हाँ, वो जी, जी, जी, वो भी ट्राई किया हूँ मैं जो है सो, अच्छा तो नहीं बना अच्छा तो अच्छा तो नहीं बन पाया था बट <chuckles> अ, ट्राई किया था घर में।
अरे, भई वाह, वाह! आप हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा चलें जैसा भी बना हाँ, जैसा भी बना आपने ट्राई तो किया, तो इसके बारे फिर ये ह अ, हुआ कि आपको मिठाइयाँ खाना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है।
अ, हाँ। बहुत, बहुत पसंद है, मिठाई तो मतलब फेवरेट है। <chuckles>
अच्छा। अच्छा, अच्छा।
बहुत अच्छा। जी, जी।
अच्छा, तो क्या आपने कैसे बनाए गुलाब जामुन, जब बनाए?
आप गुलाब जामुन उसका एक्चुअली पाउडर आता है, बाजार में पाउडर आता है तो पाउडर उसका परचेज़ करके और उसको अच्छी तरह से पहले मिला लिया जाता है या फिर आपको फिर पसंद है, कि उसमें कुछ एड करना है जैसे कि खोवा हो गया, तो खो खोवा भी एड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत है उसको मतलब आटा को जैसे गूँथते हैं, उसी तरह उसको भी गूँथने में थोड़ा मेहनत है, उसको अच्छी तरह से गोल-गोल कर लेना चाहिए ताकि जो एक ज़रा-सा उसमें मतलब फट फटे नहीं, कहीं फटे नहीं। हाँ, हाँ तो उसको फिर आप फ्राई कर लीजिए और फिर जो होता है गुड़ गुड़ का पाग हो गया या फिर चीनी का पाग हो गया उसमें हाँ, हाँ, डाल डाल दीजिए।
अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। <clicks tongue> अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। फटे नहीं फटे नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप गुड़ डालना पसंद करते हैं?
एक बार दोस्त एक बार दोस्त हाँ, एक बार मतलब दोस्त के साथ ट्राई किया था। अ, जब बाहर मैं पढ़ाई करता था तो दोस्त के साथ भी बनाया था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बना था। उसके बाद, उस उसके बाद जो है घर में ट्राई किया, तो घर हाँ, घर में भी बनाया।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। घर में ट्राई किया आपने, ठीक है।

हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं वो तो नहीं, नहीं, नहीं पता है।
मुझे लगता है कि आपको नहीं पता है। अच्छा, अच्छा। कस्टर्ड ये है
क कैसे किस किस प्रकार से? हाँ।
देखिए, कस्टर्ड जो है वो खीर की तरह ही होते, एक पाउडर होता है, वो डब्बे में आता है और उसमें आप वो जो है वो पैकेट से खोलकर उसको पहले आप दूध कर लें थोड़ा सा गर्म, हल्का सा और उसमें आप वो डाल दें, वो खुद से अ, वो हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसमें चीनी भी डली होती है और उसको फिर आप थोड़ी देर पकाएँ और फिर निकाल लें।
हुँ। हुँ। अच्छा दूध दूध दूध दूध का अहम रोल रहता है सब मिठाई में ना?
तो वो जम जाता है। जी, दूध के बगैर तो मिठाइयाँ कहाँ बन सकती हैं, दूध और चीनी। मुझे ऐसा लगता है कि मिठाई में जो एक बहुत ही ज़रूरी इन्ग्रेडिएंट है वो दूध और चीनी है।
हुँ।
चीनी तो है ही, मिठाई का तो मिठाई तो मीठा चीनी के बगैर कैसे होगा?
उम, जी, जी।
तो आप ये बताएँ कि क्या आपको वैसे आपने ज ने जो बनाई वो तो है, लेकिन क्या किसी और विदेश की कोई और मिठाई भी आपको पसंद है?
उम, विदेश की कोई और मिठाई वैसे अ, जैसे अ, मुरब्बा।
जैसे चॉकलेट है, इसको भी म हाँ, मुरब्बा हाँ, हाँ, हाँ, मुरब्बे भी होते हैं।
मुरब्बा हाँ, मुरब्बा थोड़ा ठीक लगता है, जी।
तो आम का मुरब्बा पसंद है आपको या आमले का?
मुरब्बा हाँ, आँवला
आँवला, आँवला, ठीक है।
आँवला का बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद भी होता है शरीर के लिए।
हाँ, हाँ, हाँ। शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, को कोई ऐसी मीठी चीज़ जो शरीर के लिए फायदेमंद हो वो कहते हैं कि मुरब्बा ही होता है और कोई चीज़ नहीं होती या डार्क चॉकलेट भी बोलते हैं।
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ, वो एक आँवला, आँवला का खासतौर पे और भी बहुत फायदा है, तो आँवला आँवला का मुरब्बा।
आँवला, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपसे बड़ी जानकारी मिली आज ये कि और ये भी कि पुरुष भी बना लेते हैं मिठाइयाँ जैसे कि आपने कहा आप भी बनाते हैं और आपके परिवार में जो मिठाइयाँ बनती हैं, आपने उसका भी हमें बताया तो बहुत मज़ा आया। बड़ा अच्छा लगा और मैं तो अब ये कोशिश करूँगी कि मैं जो आपने बताई है रेसिपी उसकी तरह मैं भी बनाऊँ। वो जो चावलों की आपकी माताजी बनाती थीं, तो धन्यवाद आपका।
जी, जी।